Betul, oke nah menurut aku bener sih Kak kata Kakak gitu ya, mungkin kalau misalnya, eee, Kakak ingin membuka yang masak dulu gitu ya untuk sambil, eee, nyiapin modal gitu untuk, eee, rental PS-nya, sebenarnya itu juga boleh Kak bisa dijadikan alternatif mungkin ya, jadi misalnya Kakak buka satu persatu dulu dan melihat pasar kira-kira, eee, apakah ini akan bertahan lama gitu ya kira-kira strategi, apalagi gitu ya Kak tapi kalau menurut aku ya Kak kalau misalnya nih kayak Kakak tadi bilang gitu ya, kan ini hanya ingin, eee, buka di rumah gitu ya supaya lebih gampang juga buat istri Kakak me-manage apalagi Kakaknya kerja gitu ya. Nah mungkin Kakak bisa banyakin tingkatin di pro eee, promosi nih Kak, promosi apalagi di media sosial gitu ya, kan saat ini memang banyak pengguna media sosial. Nah mungkin agak effort nanti Kakak di bagian promosinya, apa yang membedakan di jualan Kakak misalnya, eee, kalau, eee, dari Kakak gitu ya, mungkin, eee, promonya lebih banyak, atau misalnya porsinya lebih banyak gitu ya, atau misalnya bisa, eee, menerima untuk, eee, pesanan hari H gitu, misalnya pesanan yang banyak dalam hari H itu boleh, mungkin bisa diberikan variasi tapi memang, <tsk> e ditingkatkan bagian promosinya gitu sih Kak kalau menurut aku.
Oke, heeh. Terus? Iya betul. Oh lebih kesitu ya. Lebih banyak, iya. Oh. Fasilitas ya ya. Benar benar digencarkan bagian promosi oke, sepertinya sih benar sih benar mungkin aku perlu effort di bagian lebih keras di bagian itu karena, bagian produksi sudah pasti istri aku karena kalau campur tangan aku takutnya rasanya beda ya, oke sih benar juga.
Iya. Iya betul juga sih, nah.
Dan memang menurut kamu menurut kamu tadi benar ya itu kalau nanti evaluasinya hasilnya bagus bisa buat, tambah-tambahin juga kalau mau bukan rental PS lagi gitu ya oke, berarti yang rental PS ini di di dinantikan dulu aja gitu ya Kak ya.
Betul.